あの最近ちょっと燃え尽き感で仕事とか日常に集中ができなくて悩んでいるんですが、アドバイスいただけたりしますか？
はい。 はい、もちろんです。
えっと、ほんとにちょっと頑張りすぎちゃう癖っていうのは昔からあるんですけど、最近その、仕事でやりたいこととかがあって、それをやらなきゃっていう気持ちと、あと、なんか日常も、その趣味とかも、趣味とか日常でもやりたいことがプライベートでもいっぱいあって、なんかどっちもやろうとして頑張りすぎてるからなのか、ちょっと燃え尽き症候群的な燃え尽き感をちょっと感じていて、それでなかなか、なんかどっちもこなせなくて、なんか集中力が下がってきているような気がするんですよね。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。 うんうん。 うーん、そうなんですね。今もそのやりたいことっていうのはあのお持ちなんですか？
うん。 はい。 そうですね。でもただ頭の中にあるだけで、その燃え尽き感が原因なのか、ちょっとどっちも手につけられなくて中途半端な感じで終わ一日が終わってしまうっていうことがあって、なんかそれもでき「あ、今日もできなかった」っていう気持ちになって、ちょっとそれでなんか集中力がさらに落ちてるなっていう風に感じちゃうんですよね。
うんうん。 うーん。 うんうん。 うーん。 うーん。なるほど。モチベーションが下がっているわけではなくて、なんとなく、何から始めたらいいか分からないというようなことですかね？
うーん。 はい。 なんか気持ち的にはモチベーションはあるんですけど、何て言うんだろう、頭と体がもう本当に疲れちゃってるのか。
うん。 はい。
両方結構何でもかんでも完璧にこなしたいっていう、あの、癖があるので、どっちも完璧にやらなきゃ、ちゃんとやらなきゃって思い続けてたら、なんか、どっちもちょっとできてないっていう状況になって、結局その自分の日常にも仕事にも集中できてないんだなっていう感じで、なんかもう、今の生活が中途半端だなって感じるんですよね。
うーん。 うんうん。 うーん。 うーん。 うーん、なるほど。お伺いしてると、とても責任感だったりとか、こう、ご自身に対しての、うーん、なんというか、すごくしっかりされている完璧主義だったりされるのかなっていう風な印象なんですけど。うん。
うん。 はい。 うーん。 ね。はい。ちょ責任感が強いというか、自分なんか他人に対してはそんなことないんですけど、自分のことになるとすごく厳しくなってしまって、他人に何か言われたとかでもないんですけど、ただただ、うーん、なんかちょっと自分に厳しくなってるっていうのはあって。なので、ちょっとセルフネグレクトじゃないですけど、若干ちょっと、あの、家事だったりとか、本当に自分が生活の中でこなさなきゃいけないことが、なんか面倒くさいのか、や、なんか疲れてしまってる、燃えつき感を感じすぎてできなくなってるのか、ちょっとわからない状況で、ああ、どうしようって思ってるんですよね、最近。なんか集中できなくて、何してても。
うんうん。 うーん。 うーん。 はい。 うーん。 うんうん。 うーん。 うん。うん。 うーん。 うーん、その状態はいつ頃から続いているものなんですか？
うーん。 はい。 えっと、なんか今年の1月ぐらいから個人で仕事を始めたんですけど副業みたいな感じで。で、それを始めて始めたうちは良かったんですけど、ここ、うーん、あ、でも半年ぐらいですかね、ちょっと、そのあの、何て言うんだろう、ちょっと集中できてないなとか、今までちゃんとできてたことがちょっとサボり気味というかサボってる気持ちはないんですけど、できてないっていうのがあって、それでちょっと落ち込んでますね。
うん。 はい。 うん。 うーん。 うーん、そうなんですね。もうなかなかあのご自身の目標だったりとかを高く設定できる意識の高い方だと、それが達成できないことで、あのご自分を責めたりだとか、その自分に対して自分の期待に応えられないみたいな気持ちで、全体的にやる気だったりとかが下がってしまうっていうこともあるのかなとは思うんですけども。
うん。 はい。 うーん。 そうですね。結構なんかそれはあるなって思ってて、結構睡眠に影響が最近出てて、なんか寝つきが悪いというか、今までは結構やっぱ疲れてたりすると、あの、すぐふわっと寝れてたんですけど、なんかその考え過ぎちゃってるのか、頭がなんか忙しいのか、自分の脳内が結構いろんな考えで忙しくなってるのか、ちょっと寝つきが遅くなって、結局早くあのベッドに入ったとしても、ちょっと結局夜更かししてしまうというか、っていうのがあって、ちょっと次の日にも影響が出てしまうので、ちょっときついなってそこも感じてますね。日常の起きてる時でさえも、こういう燃えつき感を感じているのに、その休みたいと思ってる時間その睡眠時でも、そういう頭が使われて寝つきが悪いってなると、なんか、そうですね、健康面でもなんか影響がゆくゆく出てきそうでちょっと怖いなって感じてて。
うーん。 はい。 うーん。 うん。 うーん。 うん、うん。 うーん。 うん、うん。 うーん。 うーん、うん。 うん、ふむ。 はい。 うん。 うん。 うーん、それは確かにちょっと心配にもなってきますよね。
うーん。そうなんよね。なんかいい方法ありますかね。なんか自分で色々考えてたんですけど、なかなかやっぱり頭がパンクしすぎてるのか、ひのあんまりいい解決策が、あの、浮かばなくて、ちょっと話を聞いてみようかなって思ったんですけど、アドバイス。
なに、うん。 そうですね。うん。 うーん。 うん。 はい、ありがとうございます。あの一つちょっとお伺いしたいんですけども、燃え尽き感というのは何か一つ、あの、ちかううーん、直近で何かを達成されたっていうようなことはあったんですか？
はい。 うんうん。 うーん。達成したっていうよりも、何て言うんですかね。うーん。あ、でもそうですね、その副業でやってることが、あの、一旦ちょっと落ち着いたというか、自分の目標を一旦は達成したというか。で、そこですごい、あの全然あれなんですけど、大したあれではないんですけど、自分が今年の年末までには、あの、達成しようと思ってたことを達成できて、ただ、達成したなって思った瞬間に、その間はなんかそのアドレナリンのおかげで、あの、全然何も感じてなかったんですけど、その達成した途端になんかあれ？みたいな。次もうちょっと頑張らなきゃいけないのに、なんかやる気にならないというやる気が出ないというのまた違くて、思い通りに自分のなんか、体と頭がうまく反応してくれないっていう感じですかね。
うん。 はい。 うんうん。 うお、すごいですね。 うん。 はい。 うん。 うーん。 うんうん。 うーん。 はい。 うーん。そうなんですね。
うん。
なるほど、ご本人でもすごく自己分析をしっかりされる方なんだろうなっていう印象なんですけども、やっぱりこうずっと忙しく過ごされてたり、きっとこう目標があって、それを達成するために色々と計算だったり計画も立てられてたかと思うんですけども。
はい。 うーん。 はい。
うーん、それを達成するにあたって、やっぱりちょっとご自身の疲労っていうのは、あの、見ないようにしていたりされる方も多いかなとは思うんですが、そういったこともありました？
うーん。 そうですね。 そうですね。結構なんか集中してる時とか、何かその今やってる副業も自分が楽しいと思ってやっていることではあるので、それに熱中してる間っていうのって全然なんか眠くもならないし、一応寝るようにはしてるんですけど、なんか眠くもならない、疲れない、ずっとやってたいっていう感じなんですけど、やっぱりその本当は疲れてるっていう感情だったり、まあ、プレッシャー周りにも絶対に年内にこれは達成するっていうことを伝えてたので、で、それで必死になってたっていうのもあって、多分それをなんか無視してたじゃないですけど、なんか気にならなかったからこそ、後からなんかツケが回ってきたのかなっていう感じですね。
うん。 はい。 はい。 うんうん。 うーん。 うんうん。 はい。 うーん。 うん。 はい。 うん。 うーん、なるほど。一つあのよく使われる方法ではあるんですけども。
うーん。 はい。
ですね、タスクがたくさんありすぎて、こう気持ちだったり体がそれに追いつかない時は、一旦何もしない日だったり期間だったりを設定して、本当に何もしないでみるっていうのもお勧めな方法ではありますね。
うんうん。 はい。 うーん。 ああ、でも確かにそれいうのをあんまり持ってたことはなかったかもしれないです。なんか、してないと落ち着かないってなっちゃって、結局、仕事になんか仕事やってみたり、休みの日でもしてたので、やっぱ良くないんですかね、それは。
うーん。 はい。 うん。 うーん、あのモチベーション高く頑張れている時ってそれでもちろんいいと思うんですけども、ご自身でも疲れを自覚して休みたいかもしれないって思われているようでしたら、一旦本当にあのそんなに長い期間は必要ないかもしれないので、例えばいちにちだけとかでも、あのお仕事から離れてみて、何もしてみない時間を作るだったりとか、あとは、あの、先ほどおっしゃられてたように、ちょっと家事とかが最近あまり手が回ってないようでしたら、それだけ、絶対に簡単に達成できるタスクだけをやるっていう日を決めてみるだったりとか。
うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。 はい。 ああ、確かにそうですね。確かにあんまり意識したことがなかったので、ちょっとやってみようと思います。なんか、結構自分の頭の中で考え過ぎてるとどうしてもそういう、なんか、考えでさえもなんか考えられるはずなのに考えられないみたいな感じになってたので、それは確かにいい方法ですね。
うーん。 うんうん。 うーん。 多分、ちょっと、こう、疲れてきてる時って、なんとなく、こう、自分の足元が少しおぼつかないような感覚って、ある方が多いと思うんですけど、そういう時は、難しくないことだけをやって、確実に達成できることで、脳に満足感を与えてあげるっていうのが、すごくあの使われる方法だったりするので。
うーん。 はい。 うーん。 ね。 うんうん。うん。 うーん。 あ、そうなんですね、確かに。
はい。それで、あの、何でしょう、ご自身のその目的達成をする力っていうのにもう一度自信を取り戻しつつ、ちょっと体と心を休めてあげるっていう日を1日でも作ってみるっていうのもいいかもしれないですね。
うんうん。 しかにそうですね。なんか、その小さな、さい成功体験を増やすっていうのは、なんか、結構効果的なのかなと思います。考えたことなかったです、あまり。
うん。 うーん、簡単なことでいいと思うので、はい、あの、ご自身の無理のない範囲で、一度試してみていただけたらなと思います。
そうですね。うーん。うん。 そうですね。なんか、最初っから大きなことを達成しようと思ってしまう性格なので、そういう小さなことから試してみるのは確かにすごくいいですよね。
うーん。 そうですね。
いや、本当にちょっと試してみます、明日から。今日は色々アドバイスくださってありがとうございました。
はい。 こちらこそありがとうございました。